İlk defa senden duydum böyle bir şeyi, hani, zar atalım, eee, şeklinde. Eee, ııı, yani, hani, hangisini, neyi çıkarsa neden olmasın aslında, hani, belki de, eee, yapmalıyım. Hani ,belki ikisini de çok beğeniyorsam, eee, kararsız kaldıysam, hangisi olursa, güzel olacak, eee, bana diye düşünüyorsam o konuda zar atabilirim ama, hani, çok, eee, radikal kararlarda çok, eee, hani, şunu seçersem böyle ilerleyecek hayatım, bunu seçersem bu şekilde ilerleyecek, böyle radikal kararlarda zar atmayı sevmem herhâlde. Çünkü <chuckles> o bütün hayatımın, eee, riskini zara, eee, bağlamış oluyorum. O zaman kendim karar vermek isterim aslında. Hani, bir şey yaşayacaksam Hı hı.
<laughs> Hı hı. Bu da doğru. <chuckles> Biraz kumar gibi. <chuckles> Peki, böyle konularda dedin ya "Önemli olan konularda kendim karar vermek isterim," diye, sana, eee, en iyi destek olacağını düşündüğün kişi kim? Eşin mi daha çok?
Evet, yani, eşimle karar vermek istiyorum.
Peki, eşinin ne açıdan sana çok daha, eee, kolay şekilde yardımcı olduğunu düşünüyorsun? Seni çok iyi tanıdığı için mi? İşte ne bileyim, eee, hangi konulardan daha çok memnun kalacağını bildiği için mi? Neden başka bir insanı seçmedin de mesela şu anda eşini seçtin? Hiç düşündün mü?
Eşim, eee, beni çok iyi tanıyor çünkü bizim çok, eee, uzun bir geçmişimiz var. Yani, ben kendimi bildim bileli, eee, eşim benim yanımda, yani, 17 yaşından beri, eee, tanıyorum onu. Şu anda da 32 yaşındayım, yani, işte, hesap et. Eee, o yüzden, eee, hani, bana şey diyor, "Sezin sen bunu seçersen bak ileride bunu, bunu, bunu söyleyeceksin ve pişman olacaksın, haberin olsun." diye bana, eee, önden, eee, bilgiler geliyor, yani. O konuda eşimle çok şey paylaşırım, yani, beni tanıdığı için ve beni bildiği için mesela çok 2 şık arasında bırakmaz beni. Önceden bir şeyleri ayarlar ve teke indirir. Bak bu, bu, bu var. Aynen. Bana, eee, karar s eee, aşamasında destek istiyor ama, eee, çoğu şeyi, böyle, eliyor falan. O anlamda bana destek oluyor sağ olsun.
Harika. Bayağı olmuş, aynen. <chuckles> Hı hı. Seni bildiği için büyük ihtimalle, değil mi? <laughs> Ne güzel.